Ừm, đó, nói chung là, ờ, khi mà bạn có thể làm cái hoạt động nào đó mà bạn thấy khó, ví dụ như là sửa bóng đèn, sửa ống nước này kia đó thì bạn cũng, ơ, có thể là, ừm, ừm, ừm, vừa, ừm, vừa than vãn, kiểu như là, bây h nũng nịu chút xíu, mà vừa, à, video call về những cái hành động đó để mà ảnh cũng có thể hỗ trợ bạn từ xa. Thậm chí là nếu mà bạn có thể chia sẻ là "À, nếu mà anh cần, ờ, ừm, muốn biết một cái món ăn nào đó thì em cũng có thể, ơ, ờ, ngồi đây chỉ anh, ừm, nấu ăn." Đó, thì nó cũng là một cái mối quan hệ mà nó cũng vui vẻ hơn cái việc mà mình đang ở xa, nhưng mà có thể là cũng cập nhật mọi thứ và cũng biết nhiều về nhau, ờ, thay vì là cứ, ơ, giận hờn và trách móc là, à, sao mà hổng có ai ở đây, ơ, sửa cái món đồ này cho bạn, thì nó cũng rất là khó cho, à, cả bạn và anh ấy nữa, cũng tạo ra áp lực thì đôi khi nó về lâu dài thì cũng diễn ra tranh cãi nữa đó. Ừm, cho nên là, ừm, ngoài cái việc mà, ừm, bạn cứ nghĩ về anh ấy và, ừm, dành cái thời gian về cái mối quan hệ mà bạn đang cảm thấy bị bỏ rơi á, thì có thể là bạn, à, tìm đến những hoạt động nào đó bạn yêu thích để mà bạn làm, ừm, để mà khuây khỏa hơn. Thì hông biết là bạn có cái sở thích hay là thói quen hay là những cái kỹ năng nào bạn muốn học trong cái thời điểm hiện tại hông bạn?
Ừm. Có chứ, hiện tại thì mình đang muốn đi học guitar, nói chung là học đàn nè, với lại piano nữa. Tại vì, ờ, mình cũng rất muốn là trong nhà mình nó có một cái không khí gì đó vui vẻ, thư giãn, với cả đó là một cái kỹ năng âm nhạc mà mình cũng rất là muốn á.
Ừm.